Natürlich, die gibt mir dann Sachen mit und dann gucke ich mir sie an, ob sie mir mir gefallen oder nicht. Und wenn nicht, dann kriegt sie sie wieder zurück. Sage ich immer: „Gib zurück, gefällt mir nicht“, ne? Aber zu 90 % findet die immer irgendetwas, was gut ist. Und ich bin ja noch Frau, ne? Das heißt dann, manchmal stehe ich natürlich auch vorm Schrank und denke mir so: „Ich habe gar nichts zum Anziehen. Ich weiß gar nicht, wie ich anziehen so“
Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. <clears throat> Hm, mhm. Interessant, ja.
Ne? Und ähm, ich meine, heutzutage ärgere ich mich auch manchmal darüber, ne? Mama auch, ne? Die sagt so: „Ich habe meine ganzen Klamotten von den 90ern weggegeben und jetzt kommt alles zurück in die Mode.“ Ich sage so: „Ja, hättest du das 35 Jahre im Schrank gehabt oder was?“
Ja. Hm, mhm. <giggles> Ja, so die, äh, Sache, ne? Also, wann kommt es denn zurück? Und wie du eben gesagt hast ist es dann auch so, dass du mal Probleme hast, dass dein Kleiderschrank voll ist oder eher nicht? Also Kapazitäten technisch nur.
Ich musste ich habe 'n doppelten Kleiderschrank, ja?
Mhm.
Ich musste mir einen doppelt so großen kaufen
Ach krass, ja.
und jetzt sind beide voll.
Hm, also, du hast 2 Schränke, die voll sind.
Ja.
Hm, okay. <clears throat>
Ich habe 2 Schränke, die voll sind und noch, ähm ja, und natürlich noch, äh, Schubladen und ja, ja, ich ich habe ich habe auch 140 Paar Schuhe, ne? Also, ich bin da, ah
Oh das ist okay, 140 ist echt sehr, sehr viel.
Meine Mutter hat das Doppelte.
280?
Mhm, die hat ex d die hat fast 300 Paar Schuhe.
Ah, wie man du könntest ja jedes äh, jeden Tag 'n neues Paar Schuhe tragen fast und das würde das ganze Jahr füllen.
Ja, bei 140 jetzt nicht, aber, ja, doch. Aber meine Mum schon, ja, meine Mama schon und, äh
Ne, ne, ne, aber deine Mum. <chuckles> Ja, <clears throat> das ist möglich ja.
Auch bei Schuhen sortiere ich immer aus. Und meine Freundinnen, die regen sich immer auf, weil ich so kleine Füße habe und dann passen die denen nicht.
Mhm.